Eh Kak, mau tanya dong. Kamu kalau menemukan musik itu, seperti apa sih, gitu? Apalagi, sekarang ini kan, jamannya streaming ya, untuk mendengarkan musik. Nah, apakah streaming ini mempengaruhi juga nih, cara kamu menemukan musik baru, Kak?
Mhm? Iya. Streaming ya? Kalau misalkan dari streaming, itu, aku seringnya tuh, kayak, disuapin, gitu. <chuckles> Iya, disuapin sama algoritmanya, gitu. Jadi, eee, bukan yang, eee, aku yang harus cari-cari, apa sih, ibaratnya, "Genre musik yang aku suka yang mana? Atau, yang lagi hits yang mana?" Dia itu, udah otomatis aja, gitu, ngasih, eee, ibaratnya rekomendasi rekomendasi lagu, yang memang, cukup menarik, dan, cukup cocok, gitu, di telinga aku, gitu.
Iya. Disuapin? Disuapin gimana tuh? Mhm? Mhm? Oke. Oh, berarti Kakak ini, memang kayak misalkan mendengarkan musik itu, kayak misalkan di, ki di rumah deh, gitu ya, nah, itu tuh, untuk random aja, gitu ya? Dari heeh, dari rekomendasi yang selanjutnya selanjutnya itu random terus ya, Kak? Nggak ada, eee, nggak ada di playlist, gitu ya? Nah terus, ketika mungkin kalau misalkan menemukan nih, yang benar-benar kata kayak misalkan nih, kayak gini musiknya. Jadi, musiknya itu, dia itu relate banget sama Kakak, dan Kakak tuh, se suka banget nih, gitu. Nah, apakah itu bakal kayak di-save nih jadi playlist, gitu? Atau, ya udah, lanjut aja tuh, yang muter muter lagi, gitu, yang itu tuh, random? Heeh.
Mhm. Iya, benar. Iya, benar banget. Iya. Mhm? Mhm? Muter lagi, gitu ya? Oh, nah, kalau misalkan aku dengerin sampai akhir itu benar-benar, apa, eee, melodius, gitu ya, istilahnya, itu benar benar-benar, apa, easy-listening banget, gitu, mudah didengarkan, dan, benar-benar bikin nyaman dan terhanyut lah, gitu ya, eee, bakal aku simpan di, ini ya, di playlist-nya, gitu. Jadi, misalkan di platform, eee, taruhlah YouTube ya, dia kan punya, eee, apa ibaratnya tuh, aplikasi bukan aplikasi, ya. Jadi, menu yang memang men heeh, mmm, bisa iya gitu, bisa membedakan antara, mana yang dia random, dan, eee, mana playlist kita, yang memang mau, eee, simpan, gitu. Nah, jadinya aku benar-benar memanfaatkan menu tersebut, untuk, eee, menyimpan lagu, yang memang benar-benar baru, dan, eee, tapi, enak gitu, yang aku cocok gitulah, ibaratnya, seperti itu.
Iya iya? Heeh? Betul betul. Hah hah. Oke. Mhm. Menu? Favorit. Oh. Heeh. Oke. Nah, oke, sekarang kan, memang dimudahkan ya, untuk menemukan lagu-lagu yang enak, dan baru-baru, gitu ya, di streaming online ini. Nah, kalau jaman dulu, Kakak itu kalau mau dengerin musik, atau mencari lagu baru, itu seperti apa sih, Kak?
Iya, betul. Mhm. Oh, ngomong jaman dulu, ya? Tentunya, ngomongin jaman dulu, eee, analog, kan. Jadi, eee, aku tuh, sering dengerin radio tuh, kebetulan. Nah iya radio, ja tiap hari, apalagi khususnya hari Minggu. Wah, udah, itu harinya radio banget deh. <laughs>
Iya. Radio ya? Heeh heeh, gimana tuh? Oke. <laughs> Itu, radio sama keluarga Kak, apa sama bapak, gitu, sama ibu? Atau, sama, ini ya, adik lah, keluarga lah, gitu?
<laughs> Saudara, iya iya sekeluarga. Jadi, kami tuh, suka banget radio, eee, entah itu orang tua, atau enggak saudara, itu, semuanya suka radio. Jadi, ada jadwal-jadwal, eee, apa ibaratnya tuh, channel ya, kalau di TV. Nah, sama, di radio juga kayaknya, channel, ya, disebutnya? Nah, itu tuh, ada jadwal kami masing-masing gitu, untuk mendengarkan radio, gitu.
Oke. Mhm. Heeh. Oh, oke. Itu, sempat sampai kayak, nge-SMS nggak tuh, Kak? Nge nge-DM request lagu? <laughs> Iya.
Oh. <laughs> <laughs> Tahu juga nih. Iya benar, sempet, gitu. Jadinya, eee, kalau dulu, malah aku waktu SMP, kalau nggak salah ya, ada tuh, petugas dari radionya benar-benar datangin ke SMP, eee, kayak dia dikasih izin sama sekolah, buat, eee, nyebarin kuisioner, eee, request yang salam-salam itu loh, di kertas kecil, gitu. <chuckles>
Heeh heeh. Iya iya. Heeh heeh. Gimana tuh? Oh, <laughs> menarik ya, ternyata bisa sampai segitunya ya, si studio musik, atau studio radio, ini ya, gitu. Oh, oke.
Iya. Iya. Iya, betul! Itu sangat menarik bagi anak muda, eee, dulu tuh, harganya berapa ya, Rp100, eee, dapat 2 kertas gitu ya, atau enggak kalau lagi bonus, 3, gitu ya. <laughs> Jadi jadi aku, "Wah, lumayan nih, eee, apa, cuman Rp100 bisa salam-salam, dan bisa request lagu," gitu, kesukaan. Jadi, aku sempet beli tuh, si, apa, ibarat itu kuisioner buat, eee heeh, apa, request lagu di radio, dan salam-salam, gitu ya. Tapi, sukanya anonim, gitu, eee, tanpa nama, karena, kadang-kadang, malu juga, gitu. <chuckles>
Heeh. <laughs> Iya iya. Wis heeh heeh. Request lagu. Iya sih. Menarik menarik. Heeh heeh. Oh, malu ya, justru malu, bukan bangga nih? <laughs> Tapi, terus tuh, ya heeh?
Iya, <laughs> Kak, sebenarnya, <chuckles> pengen eksis, gitu ya, pengen, eee, pengen disebutin nama. Tapi, eee, di pikir-pikir, "Kok malu?" Jadi, eee, di kata-kata request salamnya itu, biasanya aku suka bercandaan gitu, "Si anu yang begini," gitu kan, atau enggak, nyindir-nyindir teman, kayak gitu.
Mhm. Oh. Oke oke. <chuckles> Kirain, ngirim ini ya, puisi buat mungkin si ini, pujaan hati atau kata-kata, tuh. <laughs> Oke, terus aku, ja heeh, penasaran nih, setelah, mungkin radio itu kan, kadang ada juga tuh, waktu itu zaman DVD, gitu Kak, atau mmm, jaman DVD deh, gitu ya. Nah, waktu itu gimana tuh, Kak? DVD, Kakak mhm?
Sibuk kayak gitu ya? Enggak <chuckles> Enggak, mhm. Iya. Iya. Jangankan CD, kaset yang pita aja aku punya, gitu. Iya, jadi, itu tuh, koleksi banget, kalau piringan hitam enggak ya, karena itu mahal banget ya, <chuckles> alasnya aja udah mahal, gitu. Iya, ja makanya aku, yang waktu itu, pernah, apa, sempat kebeli dan benar-benar ramah kantong, gitu ya, er eee, di, apa, re buat remaja. Itu tuh, kaset pita, eee, aku harus bener-bener nabung, betul-betul beli band yang favorit, sampai punya beberapa koleksi. Setelah itu, muncullah DVD, aku juga sempat ngikutin tuh, aduh, sempat ter ini lagi, eee, terkontaminasi DVD yang, kurang ilegal, gitu ya. <laughs>
Punya, ya? Wah, koleksi nih. Terus terus terus? <chuckles> Iya lagi. <chuckles> Betul-betul. Hmm hmm. Hmm hmm. Oke. <laughs> Kurang ilegal. <chuckles> Iya lagi, heeh.
Iya, kalau disebut yang kata yang satunya, aku kurang ini, lagi. <chuckles> Takut, gitu ya, <chuckles> takut kurang sopan, gitu. <laughs>
<chuckles> Oke oke. Betul betul betul. Tapi tuh, kaset pita itu, ini, ga mungkin Kakaknya pernah ngalamin, nggak sih, Kakaknya tuh, mungkin kaset pitanya tuh, dikeluarin sama adik Kak, gitu? <chuckles> Sampai iya, habis tuh. <chuckles>
Iya, gitu. Mhm. Iya, heeh? Dan itu, digulung kan, lalu, harus dirapihin, sampai nangis-nangis dan marah-marah, aduh, itu sampai kusut, gitu ya, mana kaset kesayangan, maha-mahal beli, gitu, habis ngumpulin uang, yah, itulah lika-likunya punya kaset pita. Jadi tapinya anehnya, ya, ajaibnya, gitulah, eee, si kaset pita ini, kalau misalkan enggak kepegang, kalau cuman kusut doang, itu masih bisa didengerin, gitu. Jadinya heeh, yang penting, si pitanya itu benar-benar enggak yang sobek, atau enggak, eee, kepegang sampa sama apa, minyak, gitu, kotor lah, ibaratnya gitu. Itu, masih aman, gitu, kalau cuman kusut-kusut dikit doang mah, eee, masih bisa diperbaiki dan didengerin, gitu. Jadinya, playlist aku, aman deh, si kasetnya, <chuckles> gitu. <chuckles>
Waduh. Iya iya. Oh. Heeh heeh. Gimana tuh, anehnya? Hmm hmm. Iya, betul betul. Oke. Ah hah. Aman, ya? Iya, wah seru banget ya, ternyata jaman dulu, sampai mungkin menghargai banget ya, tentang si album lagu ini. Nah, kalau sam sekarang ini Kak, sekarang sekarang kan, gampang banget ya, nemuin musik, gitu ya. Jadi, musik apapun ada gitu ya, nggak harus beli, kita gratisan juga bisa ya, walaupun ada iklannya sih. <chuckles> Nah iya iya betul, nah, itu menurut Kakak, gimana sih perbandingan, mungkin menghargai Kak, sebuah musik itu, di jaman dulu, sama jaman sekarang deh, gitu Kak?
Betul. Mhm? Iya. Iya, betul. <laughs> Banyak yang gratisan, ya? Heeh. Mmm. Iya, kalau jaman dulu kan, kita bela-belain beli kasetnya, gitu, beli DVD-nya, eee, tapi enggak, aku aku pribadi ya, enggak sampai konser sih. Karena, budget kita beda, gitu ya, budgetnya <chuckles> beda cerita, gitu. Nah, kalau untuk sekarang, karena dia cenderung gratis, aku lebih menghargai nonton terus-terusan, ibarat kata, kalau kata orang tuh, "view-nya dibanyakin," gitu ya, biar naik, gitu, biar viral. Nah, jadi aku bantunya lewat situ, karena, itu tadi, balik lagi, budget aku nggak sampai ke konser sih. <laughs>
Hmm hmm. Iya iya. <chuckles> Iya, oke. Heeh heeh. Oke. Terus terus? Hmm hmm. Oh, oke oke. <laughs> Oke, membantunya dengan cara, itu ya, menyumbangsih lah, kepopuleritasan sebuah lagu itu, gitu. Nah, terus kemudian nih, aku makin penasaran, yah, gitu, ketika sekarang ini, kan, tadi gampang ya, tentunya. Nah, kalau misalkan ada ada yang baru gitu ya, nah menurut Kakak, kayak lagu-lagu baru itu, cenderung kayak cepat redup nggak sih, Kak?
Betul. Apa tuh? Mhm. Iya? Mmm. Kalau yang baru sekarang-sekarang sih aku cenderung capek ya, <chuckles> gonta-gantinya, aku pribadi tuh capek kok, eee, ini banget cepet banget ininya, apa, berubahnya, dari genre, eee, pop yang begini, pop yang begitu, teknik nyanyi yang begini, teknik nyanyi yang begitu jadi ibaratnya tuh aku belum bisa menikmati dengan nyaman, baru aja jatuh cinta gitu ya ke genre itu, dan ke teknik lagunya, eh tiba-tiba besoknya udah ganti lagi, kan itu capek ya ngikutinnya gitu jadi, eee heeh, jadinya makanya aku cenderung balik lagi ke yang dulu gitu atau enggak mmm, atau enggak penyanyi-penyanyi yang lama dan dia masih aktif mengeluarkan album-album barunya, jadinya tuh, eee, lagu baru dengan genre baru, eee, atau nuansa baru tapi nyanyinya penyanyinya yang lawas gitu.
Heeh, gimana tuh? <chuckles> Heeh heeh. Ya ya. Eh ada lagi. <laughs> Iya betul betul. Yang dulu ya. Mhm. Yang lawas, wah itu menarik tuh, berarti memang kan e jadi si band-band baru itu mungkin ngeluarin album atau ngelin bar lagu baru itu terlalu cepat, sehingga menjadikan kayak pendengar itu bosan ya, Kak, gitu. Nah, oke deh tadi mau bahas yang katanya band band lama gitu dengan lagu baru ya, kalo Kakak ini band-band lama lagu baru itu apa aja sih, Kak, gitu band-band-nya dong, spill dong, gitu.
Mhm. Iya. Betul. Mhm. Iya. Iya. <chuckles> Boleh boleh. Kalau band sih, eee, ada beberapa aku lupa ya, eee ini, oh bentar-bentar aku ingat nih namanya, eee, Dewa 19, kalau sekarang jadi Dewa aja ya. Nah itu mereka di mereka masih aktif, lumayan juga aku, eee, sering apa masih mengikuti dia gitu, tapi yang jadi favorit aku tuh bukan band sebenarnya, eee, tapi solo, solois gitu. Jadi, eee iya kalau tahu tuh artis ya. Bukan artis sih jadi perempuan, eee perempuan, penyanyi perempuan, eee Agnez Monica gitu. <chuckles> Betul sekali gitu, itu aku dengerin dia dari kecil sampai, eee, bertumbuhnya gitu ya, ibaratnya tuh bener-bener serasa bareng aja gitu dia, eee, sohib aku banget gitu. <chuckles>
Apa tuh? Oh. Iya iya iya. Heeh heeh. Oke. Apa tuh, Kak? Solois. Siapa tuh? Mhm mhm. Oh. Yang go international itu ya. <laughs> Mhm. Wow. <chuckles> Terus terus?
Gitu jadi ya udah aku ngikutin dari dia kecil sampai dia udah go international juga itu gimana ya, bener-bener menurut aku dia bertumbuh gitu dengan musiknya, eee, mau, eee, apa bisa bisa beradaptasi dengan zaman yang, eee, dia lalui gitu dan enggak kan t enggak pernah ketinggalan zaman gitu dan benar-benar mau terus belajar dan itu tuh memanjakan para fansnya yang lama gitu.
Oke oke. Mhm. Wah. Menarik nih ternyata memang itu artis-artis yang viral atau mungkin yang legend-lah di masa lalu sampai sekarang tuh ya. Nah terus kemudian nih Kak, sekarang ini kan
Mhm. Iya. Betul.
peran media sosial itu lumayan banyak nih ya sama lagu-lagu gitu yang memang lagu lagunya itu populer gitu ya, seperti misalkan di TikTok ya, di video pendek kan biasanya kan ada lagunya gitu. Nah Kakaknya pernah gak sih menemukan lagu gitu, yang ternyata tuh enak gitu, Kak, di dari TikTok ini, Kak, dari sosial media gitu, Kak?
Mhm. Iya. Oh ya dari, eee, apa potongan-potongan video gitu ya maksudnya. Mhm, nah kalau dari TikTok sendiri sih, aku jarang main TikTok ya kebetulan, nah jadi aku nontonnya, eee, apa dari video pendek, eee, YouTube atau enggak iya nah YouTube atau enggak Instagram itu juga tadi reels dapat, eee, jadi kayak potongan film gitu ya. Nah kebetulan sih potongan, eee, filmnya itu memuat, eee, soundtrack filmnya gitu jadinya aku tahu, oh, ternyata enak juga ya, eee, apa, soundtrack filmnya, malah lebih jatuh cinta ke soundtrack filmnya daripada filmnya.
Heeh heeh. Betul betul. Heeh heeh. Apa di reels? Oh Youtube, oke oke. Ah hah. Oh. Ah hah. Waduh. <laughs> Bisa ya itu.
Gitu, iya, soalnya males kalau misalkan nonton kan lama ya harus meluangkan waktu, eee, apa ibaratnya lama banget kan kalau lagu, paling lama 5 menit kan itu aja sekarang udah apa, 3 menit sampai 2 menit, lagu-lagu tuh pendek-pendek yang sekarang tuh. Gitu. Mhm.
Heeh heeh. Iya betul betul. Betul betul. Nah, terus kemudian nih ya, tadi tentang berarti dari soundtrack film nih, nah apakah ketika Kakak dapet nih ya lagu baru dari soundtrack film atau dari tadi ya sosial media itu gitu, nah itu langsung kayak masukin aja ke playlist gitu, Kak? Jadi playlist- playlist yang memang favorit ya. Nah itu Kakak kalau misalkan ketemu lagi baru apakah kayak diulang-ulang gak sih, Kak, gitu, lagunya itu itu aja, Kak?
Iya. Iya. Iya. Iya bener banget. Nah kalau misalkan sih tadi ya, bener-bener aku suka banget dan cocok, langsung dimasukin, eee, selain dimasukin ke playlist, eee, aku ulang-ulang dulu nih, eee, bener gak nih ini apa, e cocok banget sama aku, nah sampai benar-benar merasa nyaman baru deh aku bener-bener apa, eee, apa, sampai ibarat itu bosen banget, tapi kadang enggak bosen sih jadi kayak, eee, apa terselingi mungkin ya oleh lagu yang baru lainnya. Tapi, eee, sebelum terselingi sama yang lain, biasanya aku tuh itu apa, cari informasi si penyanyinya sampai si dia tuh nyanyi iya, si dia tuh nyanyi apalagi sih, eee, di dibalik album yang di OST ini gitu ya di soundtrack itu, ada lagi enggak dia nyanyi yang nyanyi lagu yang lainnya gitu, atau cuman 1 gitu, sampai dicari segitunya gitu. Mmm, oh
Mhm. Mmm, heeh. Ya ya. Oh. Heeh heeh. Gimana tuh? Oh, sampai gitu ya? Heeh heeh. Oh dari 1 lagu dibedah nih sampai la sealbum ya. <laughs> Oke.
Ah nah betul bahasanya dibedah gitu ya betul. <chuckles> heeh.
Oke. Nah terus nih kemudian, kan sekarang ini, Kak, gitu ya, banyak banget ya streaming online gitu, dari musisi lokal bahkan sampai internasional nih, nah ini sebenernya tuh bantu gak sih kayak musisi lokal untuk berkembang? Atau justru bikin persaingan antar musisi itu makin ketat, Kak?
Mhm. Mhm. Mhm. Mmm di itu ya di streaming online itu sih balik lagi ke selera, eee, penikmat musik di, eee, negara kita Indonesia ya. Jadi, eee, sah-sah aja, mau, eee, apa musisi luar masuk, eee, itu tuh bahkan jadi sebuah tantangan tersendiri mungkin bagi musisi tanah, eee, apa, tanah air gitu ya lokal gitu, jadi ya enggak papa kalau menurut aku, itu fair-fair aja karena kan balik lagi ke peminatnya masing-masing, kita nggak bisa paksain kalau mereka bagus otomatis bakal diapresiasi gitu.
Mmm mmm. Iya iya. Mmm mmm. Lokal ya, tanah air. Heeh heeh. Mhm. Oke. Oke, setuju sih memang kalau pemusik ini harusnya itu ya, kalau misal mau bersaing itu harus mengembangkan ya bakatnya masing-masing agar diterima di selera musik seluruh orang. Wah terima kasih banyak ya, Kak, udah mau ngobrol-ngobrol nih sama aku, mungkin lain kali bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, sampai jumpa.
Iya. Betul. Iya. Iya. Sama-sama, sampai jumpa.